<laughs> Iya, terus terus gimana tuh detailnya?
<laughs> Kayak gitu, sih, Kak. Eee, ada yang ada suatu kelompok tari, gitu ya, yang eee, lagunya Ondel-Ondel tuh, Kak, kan. <chuckles> Nah, lagunya Ondel-Ondel, terus kayak lumayan easy, gitu kan, nggak seperti yang lain, mungkin ada yang Melayu gitu kan, Melayu, eee, agak rumit lah ya, eee, butuh banyak tenaga, loncat-loncat, segala macam, kan. Tapi, eee, yang Ondel-Ondel ini emang kayak, eee, kreasi aja gitu kan, nggak memang bener-bener ada tarinya, kan. Jadi, si cowok-cowok ini, kayak, ya ampun Kak, kayaknya hari-H doang deh, mereka latihannya. <laughs> Yang si
Mhm. Oke. <laughs> Iya iya iya. Paham. Iya iya iya. Hmm, mhm. <laughs> Karena saking simpelnya, gitu, ya?
Mhm. Jadi, yang cewek-cewek itu udah ribet ya, di H-2 gitu, udah ribet, bahkan kayak sampai malam-malam pun mereka tetap latihan tari gitu, sampai udah orang udah pada tidur kan, mereka ngumpul nari gitu, di lobi asrama, gitu kan. Nah heeh, waktu itu juga lagi sibuk-sibuknya orang bimbel UTBK, Kak. Jadi
Mhm, iya. Iya iya. <laughs> Iya iya. Oh, ya, betul betul, iya.
Heeh, jadi eee, mana ada <chuckles> jadi di lobi itu kan banyak orang lagi tryout-tryout gitu, ya, Kak. Ada yang lagi tryout
Mhm mhm, kayak persiapan mau ke ini ya, daftar kampus, gitu ya?
Iya, kayak itu tuh dan mhm, dan, lumayan malam gitu, mungkin ada lah jam 10.00, 10.30, gitu, orang masih tryout, ada yang main congklak di situ, <laughs> kayak nggak jelas gitu. Ada yang belajar nari, gitu kan. Jadi, seru banget sih waktu itu.
Daftar kuliah, ya? Mmm? <laughs> Iya. <laughs> Iya iya. Segala aktivitas ada di sana, ya? <chuckles>
Mhm, nyampur-nyampur, gitu. Jadi, emang berkesan gitu lah ya, mana sibuk sama TO-TO segala macam, waktu itu.
Hmm, mhm mhm mhm. Iya iya.

Eee, bareng-bareng gitu, Kak? Mhm. Ya bareng-bareng. Oke deh. Jadi waktu hari H itu, eee, alhamdulillahnya ya berjalan lancar gitu, eee, dan kayak yang tari juga mungkin, eee eee, kebanyakan udah banyak yang tut yang tahu tuh kayak dikelompokin emang yang udah tahu gitu, “Kamu tari ini.” “Oh, iya aku udah pernah nih nari di, eee, SMP sebelumnya,” kayak gitu kan jadi
M bareng-bareng juga. Mhm mhm terus? <chuckles> Oke. Oke ni ya ya ya.
Heeh, emang lebih gampang gitu koordinasinya kan sama yang udah pernah pengalaman dan ya bagus deh, Kak, pokoknya kayak eee, apalagi ditontonin para murid, para guru malam hari gitu kan. Jadi wah kerasa banget tuh kenangan yang waktu itu, sama bahkan si eee, ada Waka nih ya, mmm, kebetulan yang nonton. Terus kata Wakanya, eee, "Sejauh ini, eee, ini angkatan yang paling bagus nih penampilannya," gitu. Yey!
Mhm. Iya. Ya. Waduh, <laughs> seneng banget dipuji ya. <laughs> Iya iya.
Iya sih, Kak, karena mana ada jiwa kompetitifnya kan sama angkatan lain.
Oh begitu, mhm mhm mhm mhm, betul betul betul. Nah, we ah, berarti kayak, eee, cukup ini ya, cukup rumit juga situasinya ya? Kayak, eee, kayak bahkan kayak kendala koordinasi dengan yang asrama laki-laki gitu ya terus juga, ah, waktu yang diberikan juga mepet rupanya gitu ya.
Iya, jadi kayak gitu, Kak. Mhm. Iya sih, Kak, ngeselin nggak sih, Kak? Ya ampun pilip e pilih kasih banget sih.
Iya i <laughs> iya iya, ngerti nger Betul betul. Memang sulit sih, apalagi itu bentuknya sebuah pentas ya dan dinilai juga gitu.
Mhm, kan bergantung eee, apa ya, mempengaruhi nilai semua orang. Kok bisa-bisanya H-2 baru kasih tahu gitu kan, orang dikasih 2 minggu. <chuckles>
<chuckles> Betul se Tapi, eee, yang paling berperan disitu, apakah guru atau mungkin si koordinator itu sendiri?
Itu sih, Kak. Mhm. Eee, mungkin yang ngaturnya ya, Kak?
Mmm, ya ya ya ya ya ya. Masuk akal. Mhm.
Eee, kayak lebih ke e koordinator tadi tuh. Mhm.
Iya iya. Terus kalau guru sendiri perannya apa ya disitu ya?
Eee, apa ya, Kak, peran perannya? Kayak, ya udah sih nonton aja sih, kayak kalian aturlah ya kayak gini ceritanya, <laughs> nggak terlalu membantu ya?
Oke. <laughs> Iya, berarti nggak ada kayak apa eee, ketik ah, selama proses persiapan itu nggak ada gitu kayak ngecek gitu? Harus sampai mana, gitu atau mungkin kayak, eee, apa ya, kasih masukan gitu terhadap konsep yang mau ditampilkan?
Mmm.